Eu eu sinto falta de como eu era antes, porque eu eu sinto, eu percebo que hoje em dia eu estou muito mais cansada do que antes. Antes eu estava muito mais disposta e não ficava ofegante muito rápido e eu não quero mais estar assim, né, super ofegante e e cansada. E, eu eu quero isso. E aí eu eu acho que eu estou associando à corrida, o não me sentir bem, como eu me sentia antes, talvez talvez não seja a corrida realmente o que eu tenho que fazer, talvez tenha que ser outra coisa?
Uhum. Claro. Ah, então precisa retomar, né. Uhum. Ah. Não, pode ser que seja a corrida fazer te fez bem, pode ser que seja um caminho mas talvez tu não precise fazer tanta dedicação, tal grau, para uma maratona, um exemplo. Correr pode fazer parte da tua vida eternamente, se te fizer bem. Mas talvez tu não precise se cobrar, tenho que ir para maratona por exemplo, entendeu?
Hum, sim, sim. Sim, eu estava pensando em em me inscrever para outra corrida, né, que só o que tem a corrida por aqui, e eu corri uma meia maratona. Depois dessa, é a maratona de 42 quilômetros. Eu não me sinto preparada <chuckles> para isso ainda, mas fiquei pensando se eu me preparo, né, se eu começo agora esse ano a treinar e comer direitinho para correr 42 quilômetros, ou eu tento novamente os 21 só que com um tempo melhor? Eu não sei ainda o que é que seria melhor para mim. É.
Só o ato de correr. Uhum. Uhum. Uhum. Ah, tá, entendi. É, eu estou vendo que são duas é uma escolha, né, vai ser uma escolha, e aí tu tem que botar no papel prós e contra contras de cada uma da escolha, porque o quanto vai ter que te dedicar, e se tu está a fim de se dedicar a tudo isso para ir para uma maratona, ou para meia maratona o quanto vai te dedicar e se tu está a fim de fazer esse esforço. Ah me parece assim que tu está a fim, tu está com vontade, tu quer fazer, só não definiu exatamente qual deles, dos 2 caminhos, qual desse caminho aí tu vai fazer entendeu então, acho que é legal que tu tá me mostrando, falando assim, tá demonstrando interesse e vontade. Só não está certa ainda qual deles que tu vai trabalhar para fazer, entendeu? Acho que isso é importante, é um ponto de partida importante.
Sim. Pois.